Betul betul. Mungkin karena ini ya, Kak, karena dulu ini kan aku dulu kuliah, tapi kan sekarang aku udah kerja, dan kerja aku tuh kan, ada yang aku remot, ada yang aku memang kerja kantoran ketemu orang yang, impresi tuh penting gitu, ya, bisa dibilang, gitu. Baik untuk aku terhadap, eee, lawan bicara, maupun lawan bicara terhadap aku. Jadi, aku merasa, kalau misalnya aku pakai baju yang, eee, kurang rapi jahitannya, atau terlihat bahannya tuh lusuh, yang bukan rapi gimana, ya nanti takutnya, impresi ke dari lawan bicara aku tuh, negatif, gitu. Dan akhirnya kan ngaruh ke taraf kepercayaan juga, gitu kan, saat aku ber, eee, koordinasi sama yang bersangkutan. Nah, jadi, aku ngerasa brand itu penting, Kak. Cuman memang, ada masa-masa di mana brand-nya tuh nggak terlalu terkenal, tapi dari desain bajunya, pi pemilihan bahan, dan cara jahitnya tuh udah sangat oke, aku tetap ambil juga, gitu. Jadi nggak selamanya brand juga sih, pertimbanganku.
Heeh. Ya. Heeh. Oke. Heeh. Kurang baik, ya? Mhm. Betul. Iya? Bagus. Hmm. Ya ya ya. Memang ya, Eee, apa namanya, kadang merek, atau brand, itu juga berpengaruh terhadap kualitas, ya? Jadi, juga orang kadang kalau orang yang jeli tuh, ngelihat, "Wah, ini, eee, brand ini nih!" Ah gu kadang-kadang gitu kan, ya? Dan itu bisa men meningkatkan ini sih ya, kayak, eee, apa ya, kepercayaan lah, kepada kita gitu, kan? Mhm.
Mhm, betul betul. Heeh. Iya! Bener bener. Apalagi nih, Kak, kalau misalnya ke mall, ya? Misalnya lagi jalan ke mall, gitu. Kalau misalnya pakai bajunya tuh baju tidur kan pasti orang ngeliatnya aneh mungkin, ya? Nah, tapi aku, kebetulan tuh, eee, aku punya perspektif yang kayak, eee, apa, lebih ke yang penting pertama nyaman dulu, gitu. Tapi, iya sih, aku juga mempertimbangkan, eee, nama a nama aku lah. Kayak, m bagaimana aku dilihat orang-orang, kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kan nanti, akan juga berhubungan dengan bagaimana cara mereka memperlakukan aku, gitu. Karena terasa banget, Kak. Kalo misalnya aku lagi pakai baju seadanya, sama pas aku lagi rapi, dengan pilihan baju yang, eee, bagus, gitu, ya? Yang oke oke punya, orang-orang pun juga memperlakukan aku tuh mhm. Berbeda, gitu.
Iya. Mhm. <laughs> Iya. Mhm. Oke. Betul- betul. Heeh. Orang lihatnya beda, ya?